É verdade. Ela até sentiu um pouquinho isso, agora que você tá falando, ela eu senti que ela olhou, assim, e viu que eu estava muito cansado, disse que queria muito vir pra me ajudar, mas não falou, assim, o que que era ajudar especificamente, né. Eh, eu tava tão, assim
Uhum. Uhum. Não, porque ela vai cuidar da casa que nem sei se você tem tempo pra isso. Cuidar da casa, cuidar da su
É, eu até eu até tenho um cuidado, eu até tenho um cuidado, eu faço assim, eh, la eh, comeu, lavou, limpou, guardou. <laughs> Eu faço assim sempre. <laughs> Porque senão acumula tudo, eu não tenho tempo pra fazer essa tarefa também. Varrer casa
É, isso é ótimo. Sim. E fazendo isso não vai não vai acumular.
Uhum. Varrer casa pra mim é, assim, eh, ex eu varro um cômodo por dia e vou acumulando em um cantinho, vou pegando e já botando dentro do lixo já. O lixo fica no meio da sala, porque é o ponto de encontro de tudo. Então um dia eu varro o quarto, aí já jogo no lixo a sujeira do quarto, um dia eu varro a sala e jogo no lixo. Tenho feito assim, porque
Uhum. Uhum. Até porque não suja também tanto a casa, né, que você tá sozinho.
Ai! Não, é, eu moro em apartamento, tô sozinho, não tô com tempo pra receber visita, até essas coisas, assim, tá acabando que tá deixando passar.
No apartamen E você trabalha no final de semana também?
Todo, trabalho. Só, assim, o domingo que eu dou a descansada, mas sábado todo, trabalho.
É, tem que tirar um dia, tem que tirar um dia. O que eu te aconselho é você tirar um dia pra você pra não fazer nada.
Poderia ser o domingo, né. Isso isso é uma boa mesmo, foi uma boa dica.
Mas nada me Exatamente. É caminhar, respirar, seu organismo precisa disso, a sua saúde precisa de uma qualidade, de uma atenção. A minha sugestão é que você converse com ela, né, quando ela chegar vocês vão
Verdade.
conversar, que se ela pudesse te ajudar pelo menos com 3, 4 horas de trabalho